Расскажи про свое любимое природное место и почему оно важно.
Ам, это, наверное, вот, э, остров, который находится рядом с Мальтой, то есть, точнее, на это в стране Мальта, но рядом с островом Мальта. Называется "Гозо", то есть, а, если вот эта Мальта, где находится вот сама столица и всё остальное- это такое шумное место, оживленное, слишком много туристов, да, а многие вот как-то ленятся, наверное, доехать до Гозо, поэтому я вообще обожаю туда сразу с аэропорта, там <chuckles> сразу скипать, так скажем, э, Мальту, да, сам да, сам город, и туда ехать. Поэтому, наверное, важен для меня этот город, потому что там вот, как-то о очень в любое буквально время года можно поехать. Обычно я в декабре или же в январе туда езжу, э, ле летаю. Просто потому, что там <chuckles> в Европе ужасная погода везде, э, кроме вот <chuckles> Средиземного моря. Поэтому вот такое- природа, где там бизы а, ве ветер такой приятный, мне нравится очень бриз, и, там, камень, конечно. Мне вот не нравится, кстати, немного пляжи, я вспомнил, там слишком каменистые такие пляжи. М м можно чуть-чуть там, м, пойти, конечно, чуть подальше, там будет, конечно, там песчаные такие, э, пляжи, но в основном там каменистые, поэтому там, ну, в принципе, море мне нравится, поэтому можно потерпеть, конечно, да.
А, ага. Так. Мгм. Мгм, да. Мгм. <laughs> Так, ага. <laughs> Слушай, ну ты, я так понимаю, довольно-таки часто там бываешь, да? Потому что, говоришь:"Обычно летаю в такие-то месте". То есть ты стабильно раз в год там бываешь или как-то, может быть, я не знаю, больше раз?
Мгм. А я там бываю, ну, каждый год. Я пока что вот последние че 5 лет был, то есть как переехал в Европу. То есть для меня это, ну, такое бюджетное место, где можно нормально отдохнуть, именно в плане природы, а, именно зимой, то есть, н н не некуда лететь, мне н не особо интересно, э, там Рождество, всё такое. Не в плане, что из-за религии, э, типа я не придерживаюсь ни одной религии, но мне интересно, конечно же, там побывать на каких-то там, э, выста не выставках, как называется? <chuckles> Ярмарках, конечно же, но типа 1 раз побыть и всё, да. Но мне вот больше хочется Да, но мне хочется вот именно это какие-то каникулы, там отпуск, который я сохранил вот буквально весь год, там потратить именно, там, на путешествие, где-то классное место и, в принципе, да, вот, м, 4 раза я был, а, Мальте, каждый раз вот, ам, стараюсь именно в этот остров ехать сразу же. Ну, 1 раз я не знал, но во 2 раз уже, там, сразу сюда, да. Лазурное окно есть, прям, а, называется, вроде бы Azure Window, да. И там вообще очень красиво, там можно сидеть, там, на краю скалы, а, смотреть на закаты и там, короче, очень такое романтичное место, я бы сказал.
Мгм. Мгм. А, типа Ага. То есть это по привычке. Мгм. Так. Мгм. Вау! Слушай, а на самом деле интересно так описываешь, как ты тогда, когда представляешь себе, а, холодную зиму в Европе, да, там все эти рождественские ярмарки, а, ларёчки, там все пьют глинтвейн и там, а, едят, в общем, а, всякие сладости и так далее, то, конечно, сидеть на скале и смотреть закат- это вообще что-то такое, э, противоположное. Но вот мне интересно узнать, как ты, всё-таки, впервые попал на Мальту, да, почему именно Мальта? Ты какие-то отзывы читал? А, друзья посоветовали? Или вообще всю жизнь была мечта именно там побывать? Как родилась эта идея?
Мгм. Да. <chuckles> М. Мгм. М. Да. Окей. Ага. Окей. Ну, именно вот 1 такая мечта была, потому что я просто хотел побывать на море, и потом 1 раз, когда я побыл, я очень, <chuckles> как бы, огорчился, потому что 1 раз у меня был, это, как называется, Дания, то есть это было просто северное море, которое невозможно как-то купаться, там, э, даже представить невозможно. Поэтому я бы хотел уже вот нормальное море, где можно вот там действительно попла а, поплавать, и чтобы тоже, как бы, еда более вкусная была, <chuckles> э, чем северно-европейская, там не особо <chuckles> мне интересная кухня. Поэтому, да, вот идеально всё подошло, то есть именно бюджет, а, как бы за 50 евро можно полететь туда на лоукостере, можно там Airbnb снять очень, м, легко, а. Ну и, в принципе, как бы там, что еще? <chuckles> В принципе, всё идеально, то что там есть какие-то скалы, море, э, там, поэтому, мне кажется, это был просто идеальный вариант, который я узнал вот, э, 1 курсе. Ну, конечно, там есть что-то похожее, где там Мадейра есть остров, куда я бы хо тоже хотел полететь, но почему-то Да, Португалия, вот там она на Атлантическом океане. Но пока что не решился, и поэтому вот пока что именно Мальта- мой 1 выбор, если именно выбирать такое любимое природное место.
Мгм. Ага. <laughs> Так. Мгм. Мгм. Так. Да. Ага. В Португалии? Ага. Так. Мгм. Слушай, а вообще, вот какая самая яркая у тебя, а, такая история или момент, который вообще связан с визитами туда? Вот ты там рассказал, что на скале можно посидеть, но вот, всё-таки, может быть, что-то помнишь такое, что прямо со смехом рассказываешь, или что тебе подарило вообще незабываемые какие-то эмоции?
Мгм. Окей. Ой, ну, конечно, да, бывает такое, то есть, ам, со смехом прям что-то такого не бывало. Но просто такое, самое, наверное, красивое, что я увидел, вот как раз вот- там сидеть на краю скалы- я всегда хотел это сделать, и, в принципе, вот такая там м, можно смотреть на закат, там, конечно, там окрашиваются такие прям огненные цвета, я вот даже забыл. Потому что именно в ма в городе, где я живу, там не особо красивые закаты в Европе, поэтому слушать там, конечно, как волны, там с хро с грохотом как будто развивается, да, а, конкретно, а, под водой и, в принципе, мне кажется, м, вот эта просто красота природы мне нравится, потому что, э, я, как бы сказать, <chuckles> именно в детстве мне хо ходил, как бы, в горы. Я слишком там, слишком часто бывал именно в горах, поэтому то, что у ме у меня не хватало, ну, в Казахстане на нету моря, поэтому вот всегда как бы, <chuckles> желание было как бы в море поехать, и каждый раз вот, э, так как это, наверное, 1 раз, когда я покупался на море, и вот запоминается, просто там сидеть, я там читал еще книжку. Я я 1 раз, когда я туда полетел, я был один, чему я очень рад там, не знаю. Потому что именно, э, с собой как бы связано, то есть нету такого, что там я был, э, там с кем-то, а потом уже не дружим, и теперь это какая-то грустная история вспоминать. <chuckles> Да.
Мгм. Так. Мгм. Ага, так. Мгм. Так. Мгм. Воспоминания. <laughs> На фотографии, там знаешь, человек стоит с тобой, а ты с ним не общаешься.
<chuckles> Да-да-да. Я такой отрезал, такой, э, ножницами, нет, а, поэтому вот мне, наверное, как раз вот нравится именно то, что можно в любое время поехать еще, и невероятно просто такая чистая вода. И у <chuckles> и я еще вспоминаю прям под, а, руками, под ногами можно всё это увидеть, и так еще, ну, не знаю, просто, наверное, то, что у меня никогда не было в стране своей, вот то что я получаю, да. Ну, в принципе в Европе, там, да, конечно, там архитектура красивая, всё такое, там горы, всё это можно в Казахстане найти, но именно вот такое море красивое- там нету, конечно, да.
Мгм. Да. Мгм. Поделись секретом. Ты уже на этот год купил себе билет на Мальку или еще, или еще в процессе?
<chuckles> <chuckles> Э, в этот год у меня, ну, более сложные времена, потому что мне нужно именно податься, точнее дипломку закрыть, то есть, э, из-за этого у меня очень мало времени будет. Пока что не купил, я пока что купил только билет обратно на родину, э, на пару недель, да. Поэтому это более такой, больший, как бы сказать- приоритет на данный момент, к сожалению. <chuckles> Я бы вот тоже очень хотел побывать, но в принципе, м, в этот раз, а, наверное, зимой у меня будет такое, отечественный какой-то туризм тоже. В моей стране очень много красивых мест, куда бы я, вот планировую именно в декабре или январе поехать, конечно.
Ага. Ага. <chuckles> Так. Мгм. Так, ага. Мгм. Слушай, ну вот, а, в твоем родном месте, в родном городе, может быть, тоже есть какое-то вообще любимое место, а, которое ты вспоминаешь уже будучи, а, в другой стране. То есть вспоминаешь, там эмоции какие-то, которые там были, которые вот, знаешь, что приедешь и 100 % туда съездишь или сходишь.
Мгм. Да. Ой, конечно. То есть тут всегда есть там, а, м Сам город, конечно, да, красиво там покушать, всё такое там, а, хватает чего интересного, то есть мне они нравятся. Ну, м, там всё в Европе закрывается буквально вот в 9, наверно, 10 вечера, а там в в Алмате всё там до 12 работает, там до 2, до 3, поэтому дата. Ну если именно про природу, конечно, говорить, то тут хватает там. Конечно, там само самое любимое место, наверное- этот большое Алматинское озеро. Такое очень как бы сказать, а- такое голубое, то есть, более голубого просто тако Если можешь представить какое-то прям, как небо выглядит, именно в такой летний день. Это во абсолютно вот так выглядит, а, это озеро очень красиво смотрится.
Мгм. Мгм. Так. <laughs> Да. Мгм.
А. Чт и что еще? У нас есть, а, м, такой младший брат Гранд Каньона, мне тоже он нравится. Это называется Чарынский каньон. Там тоже можно покататься на таких джипах, представить, что ты находишься где-то на Марсе что ли и всё такое. И это мне нравится, конечно же. Ну а, если вот самое любимое место вспомнить, скорее всего, это просто уже уехать подальше от города, потому что в городе есть какая-то там атмосфера не очень там, ам. Если там какой-то лимит, а, именно загрязнение там, о, м, э, именно в городе там где-то в 5 или 6 раз намного выше, чем такая безопасная норма, поэтому уехать вот в национальный парк А, есть Катон-Карагайский <chuckles> Катон-Карагайский национальный парк- он находится где-то там в 20 километрах, поэтому можно вот так быстро там, м, по поехать туда, там можно даже увидеть некоторых животных вдалеке. То есть это может быть тигр, это может быть, м, в принципе, любые животные, в большинстве именно олени, что-то такое. Поэтому вот, а, мне очень нравится в национальных, а, парках бывать.
Мгм. Так. Мгм. Так. Ага. Слушай, ну вот если сравнить, например, а, 2 этих места, да, и, например, а, поговорить о кухне. А, может быть, есть какие-то блюда, которые тебе нравятся больше в твоей родной стране или всё-таки вот в твой, куда ты, а, там на Мальту ты прилетаешь, там тебе нравится больше? Или может и там, и там всё нравится, но есть какое-то особенное блюдо?
Мгм. Окей, да. Мгм. Ну, наверное, <chuckles> и там, и там есть. Ну, конечно, там от того, что ты родился там п в 20 лет, э, если я там жил, а, конечно, на мне намного н нравится именно наша кухня, но я бы не сказал, что вот Мальте хуже готовят. Это просто совершенно разные такие, э, миры, именно гастрономические миры. То есть очень сложно сравнивать, там где-то море, там морепродукты, конечно же, поэтому, конечно, мальтийская еда, я бы сказал, там можно представить, там, какую-то итальянскую кухню, да, но с какими-то там, м, скажем, уникальными нотами. То есть каких-то там арабские, то есть, иногда может, а, добавлять какие-то там, а, очень интересный, как бы, мальтийский хлеб там есть. Именно, а, хлеб, и с каким-то с оливковым маслом тот, э, то есть, тут идет уже т что-то арабское, потому что у них особенно вот оливковое масло слишком много используется, и там можно, там обычно всегда, а, можно заказать или же подают к еде хумус, то есть очень тоже мне нравится это. М, поэтому это очень так, м, средиземноморское, вот буквально что есть, а, там, поэтому это очень, а, такое уникальное. В Казахстане тоже другое, то есть тут вообще, наверно, так, м, конечно, очень много буквально, э, что угодно с, э, мясом, то есть какой-то бешбармак, какая-то конина, баранина, а, с лапшой. То есть это, не знаю, мне кажется, <chuckles> н сложно сравнить, э, я бы сказал, конечно, просто субъективно мое мнение- что казахская кухня лучше, но кому как. Мне нравится именно наша кухня.
Мгм. <laughs> Так. Мгм. Мгм. Да. Мгм. <chuckles> Слушай, да, на самом деле интересные такие, как бы ты описал, а, 2 кухни очень так хочется попробовать. И вот, знаешь, еще интересно узнать: а, ты сказал, что был уже как бы на Мальте, а, много раз, да. И вот вообще твое мнение, там, за последние годы ты, может быть, заметил какие-то изменения, может быть, там как-то слишком сильно развился туризм, а, стало грязно или, наоборот, стало чище. Вообще вот если есть какие-то проблемы, может, можешь их назвать и, вообще как, по-твоему, с ними можно справляться?
Мгм. М. Ага. Мгм. Ну, наверно, прям такой сильной разницы нету, как Мальта была чистой и она остается чистой. Э, но, конечно, самая, наверное, ну, как бы, трансформация в плохую сторону, конечно- это то, что именно в самом городе, а, в столице Валетта, там очень много мусора, конечно, стало, ам. Но в хорошую сторону, конечно, идет то, что вроде бы, либо я 1 раз, когда я прилетел туда, там транспорт неправильно работал, или, ну, просто это моя головная боль была. То есть я вообще не понимал, как им пользоваться, там невозможно было оплатить, а, карточкой, если я правильно помню. И, в принципе вот, туризм как-то развивается, а, м, м, как бы система становится более такой цифровой там, люди, точнее, а Мне кажется, просто <chuckles> это сложно, наверно, рассказать, но просто 1 раз я вспоминаю, как в аэропорту вышел и сразу какой-то грубый мне, <chuckles> а, как назы водитель автобуса попался. Ну, скорее всего, тоже просто, <chuckles> э, связано именно только с ним, конечно же.
Мгм. Мгм. Мгм. <laughs> Так. Мгм.
А что еще? Ну, Airbnb намного больше стало и, с конечно, из-за большего количества, а, людей, точнее, м, ка квартир, а, цены, конечно, снизились, а, в отличие от других стран, конечно, потому что везде ра цены растут на жилье, а там, вроде бы, снизилось, если честно, м. И, в принципе, не знаю, м, проблема, наверно, мусора и нагрузки там именно. А, в смысле многих машин или людей только, вот именно в самом городе, а если отойти уже в, э, ближ ближайшие острова, то, мне кажется, это особо не чувствуется даже.
Ага. Мгм. То есть ты бы вообще любому туристу, вот судя по тому, как ты всё это описал, стопроцентно бы посоветовал побывать там, и увидеть это всё своими глазами?
Мгм. Ага. Да, конечно, то есть если именно, м, 1 раз будет в 2025-ом, вот в этом году, да, именно, мне кажется, э, Мальта будет очень такой комфортной, а, удобной, конечно же, ну, и в принципе, современной, я бы сказал, в отличие от, там, десятилетней или пятилетней разницы, которая была раньше. Поэтому, конечно, хуже, что намного больше сейчас туристов, но, в принципе, э, для путешествия, мне кажется, идеально подходит, как в любое время года. Да.
Слушай, спасибо тебе большое за то, что ты поделился таким опытом интересным. А, было очень классно всё это послушать. И надеюсь, что мы еще услышимся. Спасибо!
Мгм. Да, действительно, было интересно вспомнить, и пока-пока!